जी, तो अ, मेरी समस्या कुछ ऐसी है कि मैं अपने रिश्तों में अपनी असली भाव प्रकट नहीं कर पाता और जभी भी प्रकट करने का मैंने प्रयास किया है या कभी भी सोचता हूँ कि मैं सबको अपने सच्चे भाव बताऊँ या अ, किसी की आदत मुझे पसंद नहीं आ रही वो उसे तुरंत कह दूँ तो अ, हमेशा ये भाव दिखाने या प्रकट करने के पहले मुझे एक डर लगता है कि सामने वाला मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचे, या वो चीज़ हमारे रिश्ते के बीच एक दायरा ना खड़ा कर दे। अ अब व्यक्तिगत रूप में वो चाहे बोल लीजिए मेरे दोस्त हो या मेरा खुद का परिवार हो अ, देखिए अब हर रिश्ते में तनाव तो होते ही हैं, ऊँच-नीच होती ही है। अ, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ पे अ अ, सही हो और हम एग्री करें। अ, कुछ चीज़ें आपके लिए अलग होती हैं, कुछ चीज़ें किसी और के लिए अलग होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ पे अ, एक ही सोच रखें। तो अ, ऐसे अ, <clicks tongue> हाँ, ऐसे अ, जब कम्युनिकेशन होती है ऐसे वार्तालाप जब होती है अ, तब भी मैं अपने भाव जो है वो स्पष्ट रूप से प्रकट नहीं कर पाता अ, द अ, मैं दरअसल करता क्या हूँ कि मैं बात करना ही बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले को सुनने की क्षमता नहीं है क्योंकि अ अपने अ अपने ओर से मैं अ, काफ़ी प्रयास करता हूँ कि अपनी चीज़ें मैं सही और अ, पूरे अ अच्छे रूप से मैं प्रकट कर सकूँ, लेकिन हमेशा कहीं न कहीं चूक हो जाती है या अ, मेरा बात करने का जो रंग-रोगान है या टोन है वो सामने वाले को कहीं न कहीं पसंद नहीं आ पाता तो इसलिए मैं आज आपके पास आया हूँ ताकि आप मुझे बता पाएँ कि कैसे मैं अपने असली भाव लोगों के सामने रख सकूँ और वो मेरे रिश्ते के दायरे में भी ना आएँ और मैं अपना ईमान भी ना गिराऊँ और जो रिश्ते हैं वो भी मेरे अ, चलते रहें बिगड़े नहीं?
जी, जी, बिल्कुल। मैं बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है जब हम अपने रिश्तों में सच्चाई को सामने रखते हैं तो कई लोग उसे उस तरह नहीं लेते जैसा उन्हें लेना चाहिए और उसका कई बार प्रतिकूल परिणाम सामने निकल कर आता है। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको कोई सुझाव दूँ मैं कुछ चीज़ें और जानना चाहूँगा इस बारे में, जैसा आपने कहा कि आप कुछ सत्य भावनाओं को आप प्रकट करना च प्रकट करना चाहते हैं मगर उसमें आपको डर होता है या संकोच होता है तो वो किन भावनाओं को लेकर ये डर या संकोच सबसे ज़्यादा है? क्या वो प्यार की भावना जब आप दिखाते हैं या आपको अपने पार्टनर या किसी और संबंधियों को लेकर किसी तरह कि असुरक्षा की भावना है या कभी आप किसी पर ग़ुस्सा होते हैं तो वो ग़ुस्सा दिखाने में आपको अ, थोड़ा संकोच होता है तो इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए जी।
जी। जी, देखिए, आपने जितने भी भावनाएँ मुझे बताएँ, लगभग सारे भावनाओं में ही मुझे अ आपत्ति होती है, क्योंकि देखिए मैं अगर किसी को लेके असुरक्षित हूँ, तो स्वाभाविक रूप से मैं उसके लिए ज़्यादा सोचूँगा और मैं उसे कोशिश करूँगा कि वो कुछ ऐसा कार्य ना करे ना चाहते हुए जिससे उसका नुक़्सान हो। अब लो कुछ लोगों को वो एज़ अ, अ, वो अ अ, दायरा अ, प्रभावित होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कंट्रोल कर रहा हूँ या उन्हें व्यक्तिगत रूप में उन्हें वो नहीं करने दे रहा हूँ जो वो चाहते हैं। हालाँकि जो कि मेरा, <clicks tongue> सीधा साफ जो भावना जो मेरी है, वो ये है कि सामने वाला सुरक्षित रहे, वो जाने-अनजाने में कुछ ऐसी चीज़ें ना कर दे जो आगे चल के उसको तकलीफ़ दे या वो परेशान हो उस चीज़ को लेकर के, और रही बात दूसरे भावनाओं की जैसे प्यार हो गया, तो प्यार भी अ, किसी को ज़ाया करने में आज के दौर पे तो मुझे बहुत ही डर लगता है क्योंकि अ, देखिए अ, प्यार लोगों को समझ ही नहीं आता कि ये सामने वाला मुझे अ, सच में प्यार वाली भावना से देख रहा है या या बस ये मेरा इस्तेमाल करने वाला है, अब वो अ, मैं किसी के बारे में भी चाहे बोल दूँ, चाहे वो मेरी कोई प्रेमी हो या मेरा कोई सहपाठी हो, या कोई मेरे साथ का कर्मचारी हो अ, किसी के लिए भी आज के दौर पर अच्छा सोचना सामने वाले को हमेशा यही लगता है कि या तो ये मेरे साथ विश्वासघात करेगा या ऐसी कौन-सी अ, भावनाएँ इसके अंदर आ गई है जो ये मेरे लिए इतना सोच रहा है। और रही बात ग़ुस्से की तो ग़ुस्से को अ अ, यूजुअली मैं दबा देता हूँ, अपने अंदर ही रखता हूँ मैं अ, कोई भी ए, अ, <clicks tongue> म अ, मेरे साथ अ अ, उत भाषा में बात करता है या कुछ ऐसा कहता है जो मुझे ठेस पहुँचाए तो जो ग़ुस्सा मेरे अंदर आता है मैं उसे अ, निगलने का प्रयास करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ जो सामने वाले को तकलीफ़ हो अ, क्योंकि सामने वाले ने अगर कुछ ऐसा कह दिया है जिससे मुझे तकलीफ़ हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उसी के अ अ, स्तल पर गिरकर अ, वो ही कार्य अपने तरफ से प्रकट करूँ।
जी, जी। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल, मैं आपकी स्थिति बिल्कुल समझ पा रहा हूँ। रिश्तों में ऐसी असमंजस की स्थिति आना, ख़ासकर तब जब हम सच्चाई के साथ खड़े रहना पसंद करते हैं, ये बहुत अ, स्वाभाविक है। मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आप जिस संकोच है जिस डर की बात कर रहे हैं या अ, जो असमंजस आप महसूस करते हैं, सच बताने के वक़्त, तो क्या ये चीज़ किसी ख़ास रिश्ते में ज़्यादा होती है जैसे कई बार अपने माता-पिता के प्रति ज़्यादा संकोचशील होते हैं, लेकिन अपने दोस्तों से ज़्यादा खुलकर बात कर पाते हैं या कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रकृति में ही निहित होता है, और हम हर किसी को हुँ। हर किसी के साथ ही हमारा बर्ताव ऐसा होता है कि हम सच खुलकर कह ही नहीं पाते, तो आपकी स्थिति में ये क्या है? इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी।
जी, ये ज़्यादातर होता तो अ, मेरे घरवालों के साथ ही है। मतलब मेरा परिवार हो गया मेरे रिश्तेदार हो गए, क्योंकि अ, बहुत, ब बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो वो सोचते हैं कि हमारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, लेकिन अ, ये भाव प्रकट करना कि उनका दौर अलग था और हमारा दौर अलग है। ये ये बात उन्हें समझाना कि जो चीज़ें वो कह रहे हैं वो मुझे समझ में आ गई है, लेकिन मेरी प्रतिक्रिया कुछ और रहेगी। और ये चीज़ मैं जब उनको समझाने जाता हूँ, तो उनको कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ठेस पहुँचती होगी, अब या वो मेरे बोलने का ढंग हो गया या उनके बात पर अ, हाँ मैं हामी ना मिलाना, ये चीज़ उनको ठेस पहुँचती है ये इसका तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। लेकिन ज़्यादातर मैं अपने परिवार से जब वार्तालाप करता हूँ, तो ही मैं अपने असली भावना नहीं दिखा पाता जैसे जो भी चीज़ें वो बोलते हैं मैं नोकझोंक करके मैं हाँ में हाँ मिला देता हूँ जो चीज़ें वो बोलते हैं मैं कर देता हूँ। हालाँकि अंदर ही अंदर, मेरा मन नहीं होता वो चीज़ करने का या वो प्रतिक्रिया करने का जो वो कहते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से चीज़ें बदल चुकी है। अ, मेरी सोच अलग है, उनकी सोच अलग है, लेकिन ये असली भावना उनके सामने मैं रख नहीं पाता क्योंकि मुझे डर लगता है की उन्हें ठेस ना पहुँच जाए।
जी, जी। जी, बिल्कुल समझ पा रहा हूंँ मैं। जब हम अलग-अलग हमारे विचार होते हैं तो उनके बीच सामंजस्य बिठा पाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। तो मैं इस संदर्भ में ये भी जानना चाहूँगा क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ या आपने कोई ऐसी घटना अपने सामने देखी हो जब किसी ने कोई सच कहा हो और उसके रिश्ते बिगड़ गए हो? कोई ऐसा अगर अनुभव है तो अ आप साझा करना चाहे तो कर सकते हैं। जी।
जी। जी जैसे की अ, म मेरी जो पार्टनर है अभी अ, कुछ अ, दिन पहले की ही बात है ये। तो अ, अब उनका जो ऑफिस आवर्स होता है वो थोड़ा लेट तक चलता है। तो बस अ, उनके अ, सुरक्षा को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया मैं। और मैं उन्हें कहा कि "आप अ, कोशिश करिया, करिए कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ अ, ज़्यादा करिए और कैब अवॉइड करिए।" अ, क्योंकि प्राइवेट अ, टैक्सी में वारदात होना अ, अ, स्वाभाविक है, है ना? और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ज़्यादा डर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का होता है। सो उस छोटी-सी बात पे वो काफ़ी नाराज़ हो गई मुझसे, उन्हें ऐसा लगा कि मैं उन्हें अ, बता रहा हूँ कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो उ ये अ, ये एक वारदात होने के बाद से मैं काफ़ी अपने आपको संकोच कर लेता हूँ और मैं बोलता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अब अ, बोलना ही गलत हो गया है, आप किसी को समझा भी नहीं सकते। तो ये संकोच में मैं अब अपने असली भावनाओं को रखना ही और दिखाना ही छोड़ चूका हूँ।
जी। जी, जी। जी, जी मैं समझ पा रहा हूँ। जब हम जिस तरह का अनुभव अगर हम अ, फ़ेस करते हैं तो कई बार हमें अ, बहुत निराशा होती है और हम आगे दोबारा ऐसी चीज़ें करने से परहेज़ करने लगते हैं। मैं आपकी समस्या ठीक तरह से समझ पा रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से जो आपकी समस्या है वो उस पर हमें छोटे-छोटे चरणों से शुरुआत करनी होगी। जैसा आपने कहा कि अ, आप अपनी भावनाओं को साझा करने में कई बार बहुत संकोच महसूस करते हैं तो ये एक अ, सामान्य से सामान्य समस्या है जो बहुत लोग इससे गुज़रते हैं ख़ासकर वो जो सच्चाई पसंद करते हैं, अपने रिश्ते में पारदर्शिता पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ के लिए एक बेहतर संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है। जैसे आपने अपनी अ, पार्टनर का एग्ज़ाम्पल दिया कि वहाँ पर जब आपने उनकी सुरक्षा को लेकर कुछ बातें कहीं तो बातों को उन्होंने ग़लत अर्थ में ले लिया और आपके बीच में थोड़ा मन मुटाव हो गया। तो मेरी आपको सलाह रहेगी कि ऐसे किसी संवेदनशील मुद्दे पर आप ज़रूर इस बात को किसी अपने अ, अपनी बातों को रखने से पहले ज़रूर इस बात की जाँच कर लें कि अगले व्यक्ति का क्या ऐसे क्या कौन से ऐसे बिंदु है जो जिनको लेकर वो बहुत संवेदनशील है। संभव है कि जो आपकी पार्टनर रही होंगी उन्हें अपनी अस अपनी सुरक्षा या अपनी आज़ादी को लेकर उनके मन में कुछ ऐसी बातें होंगी जो वो जो उनको बहुत ज़्यादा व्यथित करती हो। और आपका उनको ऐसा टोकना हो सकता है उन्होंने उसे ग़लत अर्थ में ले लिया हो। तो आपको पहले ये जाँच करना होगा कि वो कौन से बिंदु हैं जो उन्हें परेशान करते हैं जिनको लेकर वो बहुत संवेदनशील हैं। तो अगर कुछ ऐसे बिंदु हैं तो आप उन पर सीधे तौर पर बात करने से बच सकते हैं। आप पहले अपनी अप जो आपकी भावनाएँ हैं उन्हें आप उसके साथ साझा करें। जैसे अगर आप उन्हें ये समझाएँगे चाहे आपके पार्टनर हो या आपके माता-पिता हो कि आप उसमें क्या सोचते हैं और उसमें आपका भावनात्मक पक्ष क्या है। आपका आपकी क्या भावनाएँ हैं। जैसे आपके पार्टनर के संदर्भ में आपकी भावना सुरक्षा की थी। अगर आप सुरक्षा के ऊपर जोर देकर पहले अपनी सुरक्षा की भावना को व्यक्त करेंगे या अपने माता-पिता के की स्थिति में अगर आप आपके चूँकि विचार आधुनिक है और एक पीढ़ी अंतराल है तो आधुनिकता को तर्क के साथ प्रस्तुत करेंगे तो मुझे लगता है उन्हें आपकी बात समझने में जो कठिनाई हो रही थी वो नहीं वो कम होगी और आप बेहतर संवाद स्थापित कर पाएँगे। जब आप बेहतर संवाद स्थापित करे तब भी ये मुमकिन है कि कई बार अ, आप जिस तरह जिस सच्चाई के साथ सामने आना चाह रहे हैं उन लोगों को पसंद ना आए। लेकिन उस स्थिति में आप ये ये कर सकते हैं कि आप बाहरी समर्थन भी आप किसी का ले सकते हैं। जैसे अ, आप अगर आपके पक्ष में जैसे आपने कोई बात रखी और आपके आपका पक्ष मजबूत करने के लिए 2-4 लोग और भी हैं आपके साथ या 1-2 कोई और भी है जो आपकी बात को समझता है तो मुझे लगता है आप मिलकर अपनी बात को अगर आप अगले इंसान को समझाएँगे तो शायद शायद सच उतना कड़वा ना लगे। और आप अपने रिश्ते में और बेहतर पारदर्श अ, पारदर्शिता ला पाएँगे। इसके अलावा मुझे लगता है कई बार कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर हमें बाहरी परामर्श की ज़रूरत होती है, किसी पेशेवर की सलाह लेने की ज़रूरत होती है। अगर आपके रिश्ते में कभी ऐसी कोई कड़वाहट आ जाए या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए जो आप अपने स्तर पर नहीं सुलझा पा रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि ऐसी इन स्थितियों में आप किसी पेशेवर की सलाह लेने में ज़्यादा झिझकें ना, क्योंकि ये बहुत सामान्य बात है। और अच्छा है अगर आपके बीच मतभेद है तो ये कहीं न कहीं एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर इशारा करता है जो कि एक अच्छा सूचक है। तो मेरी तो आपको बस इतनी ही सलाह रहेगी। जी।
जी। ये आपने जो-जो मुझे सहायता करने के लिए जो भी टिप्पणियाँ दी हैं, मैं उसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बिल्कुल उतारने का प्रयास करूँगा। और मेरे इस समस्या को समझने के लिए और सुझाव देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक़्रिया। अ, काफ़ी अच्छा सुझाव दिया आपने।
मुझे खुशी हुई कि आपको सुझाव पसंद आए। और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, शुक़्रिया।